Я могу общаться руками, ногами, как я говорю. Самое опасное для меня тогда было задать вопрос, когда меня все бы поняли, но мне надо было еще понять ответ, чего я не понимала. Но всё равно, а, знаешь, когда вот у тебя дружелюбный настрой, ты улыбаешься, тебе улыбаются, а, м, всё это незнание языка, о, отметается на второй план. М, я се я себя там комфортно чувствовала.
А. Конечно конечно. Конечно конечно. Главное- это энергетика. Да да, здорово. Слушай, а удалось ли тебе там каких-то друзей найти?
А друзей, не то что друзей, а вот однажды мне уже спустя, наверно, лет 7, а, пришлось обратиться к одной пожилой женщине. Я, м, м, я ещё думала: "Господь, хоть бы она жива осталась". И вот там я её нашла, и она мне помогла, э, в 1 там, а, вязании какого-то элемента, который вот в наших странах по-другому мы это делаем, по-другому, э, набор петель идёт. И вот она мне это показала, и, естественно, я её поблагодарила. Там не помню, что-то какие-то сладости купила, овощи, фрукты. В общем, да, такой опыт был.
Ой. Ага. Мгм. Как здорово. Слушай, чудесно, чудесно. А, вообще здорово, конечно, что у тебя есть какие-то разные способы, а, м, на все случаи жизни, да, чтобы чтобы, а, почувствовать себя как-то более причастной к обществу или просто как-то отвлечься, почувствовать себя лучше. Это очень здорово. Я думаю, что что-то я тоже возьму на заметку. Спасибо, что поделилась. Было очень интересно и приятно с тобой пообщаться.
Отвлечься от одино <laughs> <chuckles>